Exactement, et puis, il y a aussi faut trouver enfin, mmh ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais il faut trouver des boîtes, parce que <chuckles> quand on a épuisé toutes les boîtes de sa maison, comment on fait au bout d'un moment? Faut trouver des des un peu des combines, prendre la boîte des céréales heu, enfin, je sais <chuckles> je sais pas
Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai que que ma copine aussi, heu, m'a m'a disputé on va dire, parce que je jetais, heu parce que j'avais jeté un un emballage Amazon ou un truc comme ça, et elle m'a dit: «Ah non mais» Oui, voilà, c'est ça. Elle m'a dit: «Ca, il faut absolument que tu le gardes parce que, heu, comme ça je peux jeter derrière» heu, pardon: «je peux envoyer, heu, heu, des des trucs sur Vinted». Ouais.
Ah bon? <gasps> Sacrilège! Ouais, c'est c'est ça. C'est ça exactement. Maintenant, heu, dans ma coloc, hem, dès qu'il y a un carton ou heu, dès que, par exemple, oui, un colis Amazon ou ou quoi que ce soit, je dis, heu: «Ne le jetez surtout pas parce que ça ça peut servir», parce que c'est franchement ouais, c'est ça exactement. Ça peut être vraiment utile parce qu'il y a vraiment des fois où, j'ai dû hem j'ai dû, hem, trouver des choses, enfin, un peu aléatoires dans ma maison pour essayer d'envoyer des colis donc heu, non. <chuckles> Ne surtout pas jeter les cartons. <chuckles>
Mmh mh. Ouais. Le business en a besoin. <chuckles> Ouais. Ouais. Mais c'est Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir un, mmh, un un colis Vinted qui était, heu, <chuckles> c'était un sac McDo, heu, le vêtement était à l'intérieur d'un sac MacDo et le sac MacDo lui-même qui était enroulé un peu dans du cellophane, quoi. Heu, ouais, ça m'a pas, heu, ça m'a pas plu plus que ça, mais ouais, je je
Ah ouais. Ah oui. Bah <chuckles> Ouais. Oui, oui, oui. OK. Non, enfin, heu, franchement oui, je comprends. J'essaie d'é d'éviter les sacs en papier quand même. J'essaie d'avoir quand même une boîte ou enfin ou heu, un sachet vraiment heu, bah comme les sachets de livraison en plastique aussi. Enfin voilà, vraiment quelque chose parce qu'après, hem, en fait, plus
Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais ça aide. Des sacs congélation, tu peux utiliser ça, les zi les zip bags.
Ah! Ça j'avais pas pensé, ouais. Mais parce que c'est vrai que plus en fait, on vend, et plus on a des m meilleures notes, et plus après les gens vont être attirés sur ton profil et vont acheter donc heu c'est il y a tout, il y a ça aussi à penser. Enfin, il y a ouais, f c'est comme tu disais un petit peu comme une entreprise. Enfin, faut penser à à plein de choses, faut fidéliser les clients ou faut f enfin, il y a un service
Ouais. Mmh mh. Ouais. Ah ouais? Tu as des clients fidèles, heu, actuellement qui qui ré qui régulièrement consultent ta garde-robe et qui t'ont déjà commandé plusieurs fois?
<chuckles> Heu